Du sag mal, wie findest du denn eigentlich Zeit für's Lernen im Alltag?
Ja, äh, zurzeit tatsächlich fast gar nicht. <chuckles> Ähm, das ist bisso bisschen mein Problem, aber normalerweise, äh, ja finde ich Zeit irgendwie, äh, wenn ich halt mal, ja, in der Uni bin und dann so 'n schnellen Weg in die Bibliothek habe und sonst halt am Tag irgendwie nix zu tun habe.
Ah, okay. Okay und, ähm, d damit man sich das noch so 'n bisschen besser vorstellen kann, wie sieht denn so 'n typischer Lernalltag von dir aus?
Also wenn ich dann, äh, beispielsweise Zeit habe und ich mache mich auf 'n Weg, dann, äh, lerne ich auf jeden Fall in der Bibliothek <clears throat> und das gehört erst mal dazu. Also ich lerne nicht zu Hause, <inhales> äh, und dann nehme ich meine ganzen Sachen mit, äh, setze mich hin, hole meine Materialien alle raus und ja, fang dann eigentlich einfach an.
Mhm. Ah, okay. Also, und du lernst dann nie zu Hause und gehst immer in die Bibliothek oder ist das so der Regelfall, aber du lernst durchaus auch zu Hause?
Ja, also der Regelfall, äh is, ne, in der Bibliothek, aber wenn irgendwie meine Klausurphase ist oder ich muss irgendwie noch was wiederholen, dann lerne ich auch zu Hause, so, ne? Ja.
Mhm. Ah okay, verstehe alles klar. Okay, und, ähm, du meintest aber jetzt ganz am Anfang, dass das so normal gewesen wäre. Aktuell findest du aber nicht die Zeit zum Lernen. Hat das jetzt 'n spezifischen Grund, warum du keine Zeit dazu findest oder hat sich einfach was in deinem Alltag geändert?
Genau, also, äh, in meinem Alltag hat sich sofern was verändert, dass ich halt, äh, ja, so 'n Minijob halt habe, <clears throat> äh, der jetzt auch noch dazugekommen ist und ich habe halt super viele, ja, so Vorlesungen, die auch extrem lange gehen und dann <sighs> ja, hat man halt auch noch irgendwie Zeit für seine Hobbys, will man dann halt auch noch haben und dann, ja, wird's eng mit dem Lernen auf jeden Fall.
Mhm. Ah. <laughs> Ja, klar dann alles unter ein Hut zu bringen das ist dann durchaus 'ne Schwierigkeit die sehr sehr viele Leute kennen. Hm, und, äh, seit wann ist das so, dass du damit jetzt so Schwierigkeiten hast?
Ja, seit 2 Monaten jetzt auf jeden Fall, ähm, und seitdem habe ich halt das Gefühl einfach: Okay, das ist ja alles schön und gut, aber ne, ich wenn dann mal die Klausurphase irgendwie anfängt, dann, äh, ja brauche ich bisschen mehr Zeit, so.
Mhm. Okay, also jetzt aktuell denkst du dir: „Okay, solange noch die Klausuren nicht anstehen, solange ist es noch irgendwie in Ordnung, aber wenn dann die Klausurenphase kommt, dann wird's unangenehm,“ ähm, weil dann musst du echt was umstrukturieren.
Genau das. Also, weil jetzt kann man ja noch sagen: „Okay, so, die Klausurphase ist ja noch nicht und es ist ja noch 'n bisschen Zeit und so,“ aber normalerweise war es auch in dieser Zeit bei mir so, wenn keine Klausuren geschrieben werden, dass ich, ja, viel mehr Zeit hatte, äh, für's Lernen generell.
Mhm. Okay und hast du schon mal solche Sachen versucht also, du meintest ja du lernst hauptsächlich in der Bibliothek oder ab und zu zu Hause, ähm, einfach auch mal zwischendrin so so Microlearning Sessions zu machen?
Ne, da habe ich, äh, noch nie drüber nachgedacht. So ist das dann ist das dann so, dass man ja, keine Ahnung, wenn man jetzt mit der Bahn unterwegs ist oder so oder irgendwie, äh, grade Zeit hat, so 'n, äh, so wie so 'ne Karteikarte rausholt und dann so für 10 Minuten lernt, oder
Ja, so so kann man das sicherlich, äh, einschätzen, ähm, dass man einfach zwischendrin immer mal so 'n paar, ja, interessante Einheiten macht, um einfach was zu lernen. Hm, hast du denn da noch andere Ideen, was man da machen kann, um letztendlich ja, ähm, noch mehr, äh, zu lernen und vielleicht auch bei knapper Zeit, äh, effektiver auch zu lernen?
Ja, also im Endeffekt, äh, versuche ich auf jeden Fall zurzeit, es halt so zu machen, dass ich mir meinen, äh, Kalender oder generell meinen Zeitplan halt so umstelle, dass ich jeden Tag auf jeden Fall bisschen was mache.
Ah, <clicks tongue> okay.
Genau und nicht so, äh, ja, an einem Tag 10 Stunden oder an ne 2 Tagen, äh, 8 Stunden, sondern, äh, immer 'n bisschen, damit man aus diesem, ja, Flow quasi, äh, nicht rauskommt.
Okay und wie ist das jetzt aktuell für dich? Also, fühlst du dich damit dann trotzdem noch ganz gut? Also, hast du das Gefühl, das funktioniert auch oder wär's für dich eigentlich schon besser auch so, mm, ja wie du's angesprochen hast so 8 oder 10 Stunden-Tage einfach mal zu lernen?
Ja, also, äh, ich würd sagen, ich fühl mich eigentlich so gut damit. Es, ähm, f so funktioniert eigentlich, <inhales> ähm, weil das Problem ist, wenn man dann so 10 Stunden so was lernt, das ist ja mehr so was dann für die Klausurphase, also wenn's wirklich drauf a ankommt, sag ich jetzt mal.
Okay, ja also jetzt praktisch die ganze Zeit nur, damit du beim Stoff bleibst und, ja, letztendlich den Anschluss nicht verlierst, aber es ist jetzt nicht dieses ja, auf äh, abrupt noch mal alles abrufen können, ähm, ja, dass man alles auswendig kennt. <inhales> Hm, wenn wir da jetzt noch mal so bisschen tiefer reingehen, also, du hast dann jetzt schon mal so 'ne Methode für dich gefunden, die halt so zumindest für den jetzigen Zeitraum ganz gut funktioniert. Hast du denn auch mal schon mal Methoden ausprobiert, wo du gesagt hast: „Okay, das war jetzt 'nen Fehlversuch, also, das hat gar nichts gebracht oder z war zumindest nicht zielführend?“
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch mal, äh, den Plan irgendwie, dass ich mir gesagt habe: „Okay, die ganze Woche über, äh, lerne ich jetzt nichts, aber dafür halte ich mir halt den Samstag zum Beispiel und den Sonntag frei und lerne da halt den ganzen Tag.“ <chuckles> Und das ist halt insofern in die Hose gegangen, dass ich halt dann an den Tagen nicht gelernt habe, weil ich halt irgendwie so fertig war, <chuckles> ja, vor der ganzen Woche und da keine Energie hatte und dann hat man ja am Wochenende dann doch was gemacht mit den Freunden und so was. Und da kam ich eigentlich nie richtig zum Lernen. Deswegen ha habe ich war mir das dann auch so wichtig, das dann halt so zu machen, dass man das irgendwie jeden Tag macht.
Mhm. <laughs> Okay. Ja. Dass man halt nicht, wie du schon meintest, aus diesem Flow rauskommt, total nachvollziehbar, wenn man die Erfahrung gemacht hat. Ähm, und ich denke, das ist auch ganz, äh, menschlich, wenn man dann die ganze Woche am Ackern war, auch man in den Vorlesungen sitzt und eben ne, ja, Hobbys und so weiter nachgeht, ne, dass man dann am Wochenende auch einfach 'n bisschen Freizeit haben möchte und dann, <sighs> ne, die Motivation für 'n ganzen Tag lernen natürlich noch mal geringer ist, total nachvollziehbar. Hm, und wenn du die vorhin diese angesprochenen Microlearning-Sessions, äh, noch mal so durchgehst, ähm, hast du denn schon mal so was gemacht, dass du auch mal andere oder beziehungsweise, vielleicht da erst mal anschließend hm, was für Medien nutzt du überhaupt zum Lernen? Also ist es so klassisch, äh, Stift und Papier oder ist das alles digital? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also was Notizen und sowas anbelangt, ist das eigentlich äh, ne, so wie man's kennt irgendwie, äh, Stift und Papier, äh, aber ich lerne mit also die Dokumente, die ich auf habe und sowas, das ist schon digital dann, äh, irgendwie aufm Laptop oder Dateien zum Üben und jetzt keine klassische Literatur so in dem Sinne.
Mhm. Ah, okay und auch mal so andere, ja, Medienformate wie, äh, ja Themen Podcasts oder auch irgendwelche Youtube-Videos, äh, zu solchen Themen. Ähm, nutzt du sowas auch oder ist das, äh, ja, eher nicht so zielführend oder hast du damit überhaupt gar keine Erfahrung bis jetzt?
Ja, also sowas wie Youtube-Videos, vor allem was erklärt wird und sowas sowas habe ich auch benutzt. Das halte ich auch schon als, äh, ja, förderlich auf jeden Fall. Also, mir hat das auf jeden Fall geholfen.
Mhm.
Und, äh, sonst, äh, was Medien anbelangt, benutze ich eigentlich nichts. Also wenn's da mal sein muss halt ja genau so 'n Youtube-Video.
Okay und um noch mal so 'n bisschen zurückzuspringen. Du meintest ja eben das ist wichtig diesen Flow zu bewahren dass man halt, äh, ja wirklich jeden Tag etwas macht, ähm, aber halt auch nicht zu viel. Ähm, w wenn du jetzt mal an Tage denkst, wo du halt mal zu viel gemacht hast, ähm, hat sich das dann irgendwie auch auf den nächsten Tag ausgewirkt oder was war so dein Learning daraus?
Ja, also mein Learning daraus war auf jeden Fall, dass, wenn du dann an diesem einen Tag halt so super viel machst und dich halt so auslastest, äh, dass du dann am nächsten Tag, äh, denkst, okay, ich muss jetzt wieder lernen. Und dann denkst du, dass es genauso halt ist wie davor der Tag, also so anstrengend und, äh, so bisschen alles so ja, alles so schwer irgendwie.
Mhm. Ah, okay.
Genau und dann, äh, habe ich so daraus gezogen, wenn du am nächsten Tag dann halt lernen willst, dann denkst du, das wird genauso 'n Tag wie davor, weil du davor auch so lange gelernt hast und dann hast du viel weniger Motivation.
Also, letztendlich die negativen Emotionen vom Vortag, die verknüpfen sich dann mit dem Lernereignis und am nächsten Tag spürst du das dann wieder, okay? Hm, und w wenn wir da jetzt aber noch mal dranbleiben, ähm, <chuckles> passt ganz gut dazu. Ähm, man könnte ja fast schon sagen, wenn du jeden Tag versuchst 'n bisschen zu lernen, dass man auch so 'ne Streak, äh, aufbaut. Das kennt man ja, äh, durchaus auch von, äh, Anbietern für so Vokabeltrainings und so weiter, ähm, dass man da so 'ne Streak aufbaut, äh, für jeden Tag erfolgreich einmal 'n bisschen gelernt. Ähm, hast du denn da auch so 'ne Routine drin, dass du dir das irgendwo visuell aufzeigst oder ist das einfach nur in deinem Kopf drin?
Ja, also, ähm, irgendwie ist es eigentlich nur in meinem Kopf drin, aber es ist so bisschen auch, äh, wenn ich so am Ende der Woche auf meinen Kalender zum Beispiel gucke und da steht, ja, jeden Tag Lernen irgendwie so abgeschlossen, dann habe ich es ja schon irgendwie, ah, auch medial zu sehen, dass ich so, äh, jeden Tag zum Beispiel in der ne, in der Bibliothek gelernt habe. Und, das halte ich auch für sehr sinnvoll, weil du dann halt genau so 'ne Streak halt halten kannst, die du auch nicht verlieren willst, sage ich jetzt mal.
Mhm. Ah. Okay. Naja, also immer so 'n bisschen diese sichtbare Motivation oder wie was was reizt dich daran?
Ja, genau, einfach diese Motivation für Erfolge. Also, wenn du dann einmal angefangen hast und, äh, nach 2 Wochen stehen da schon 14 Tage, dann denkst du dir: „Okay, noch mal genau dasselbe, dann sind's schon fast 30 Tage, die ich jeden Tag, äh, irgendwie gelernt habe” und das motiviert einen so. Das ist wie so 'n wie so 'n Feuer, so was dann so in dir aufgeht.
Mhm. <laughs> Also, letztendlich ja, ja, total nachvollziehbar, dass das äh, einen die die steigenden Zahlen dann einfach motivieren und man sich das dann noch mal besser vor Augen führen kann. Noch mal so 'n bisschen davon weggegangen, ähm, wie schaut's denn aus, äh, wenn du beispielsweise auch in der Bibliothek lernst oder so, ähm, lernst du denn auch häufig mit Anderen oder bist du da eigentlich fast immer solo unterwegs?
Ja, also normalerweise bin ich da schon mit anderen aber, äh, auch nicht so ganz. Also, ich lerne jetzt nicht mit anderen Leuten, sondern ziehe mir dann halt meistens so Kopfhörer über und bin dann so in meiner Zone.
Also, du sitzt dann mit anderen zwar zusammen dort aber, äh, jeder lernt so seinen eigenen Part. Also, es ist nicht auch nicht unbedingt so, dass jeder genau, äh, den für den gleichen Kurs lernt.
Ja genau das. Also, jeder lernt dann meistens irgendwie was anderes, äh, deswegen, ja, kann man auch nicht so viel, <tsk> ja ü ne, über den Stoff oder so was reden, äh, aber man kann dann halt auch zusammen Pause machen, wenn man dann Pause macht und das ist dann halt auch ziemlich cool, würde ich sagen.
Mhm. Okay und was würdest du jetzt jemanden empfehlen, der halt wirklich wenig Zeit im Alltag hat? Das betrifft dich ja nun mal auch so 'n Stückchen weit. Ähm, ist es jetzt letztendlich diese Mini Streak, äh, die zu halten oder hast du noch andere praktische Tipps, äh, die jemand relativ leicht umsetzen kann?
Ja, also auf jeden Fall der wichtigste Tipp ist wirklich, sich 'n Plan machen erst mal, ne, also alles aufschreiben, wie viel Zeit hat man denn überhaupt genau? Und wenn man wirklich super wenig Zeit hat, dann muss man darauf achten, dass man sich 'n wirklich möglichen Plan macht. Also, äh, das hört sich erst mal komisch an, aber lieber erst mal weniger mit weniger rechnen, äh, dass man weniger halt lernen kann, äh, als dass man dann zu viel macht und sein Ziel irgendwie nicht erreicht.
Mhm. Okay. Also, lieber kleinere Ziele setzen, die halt aber machbar sind, dass man so das Erfolgserlebnis hat, um dann dran zu bleiben oder wie verstehe ich das grad richtig?
Ja, genau so, weil ich finde, dass, äh, wenn du dann halt dir irgendwie 'n super großes Ziel setzt und das dann nicht schaffst, dann ist das schon für die Motivation nicht so gut. Und, du kannst ja auch, äh, ähm, vorzugsweise wenn das klappt und wenn dann mehr Zeit ist oder wenn man sich schon irgendwie an den Plan gewöhnt hat, kann man dann ja auch mehr lernen, so.
Mhm. Okay, also letztendlich, äh äh, m m d man könnte sagen, einfach erst mal in diese Routine reinfinden. Das ist viel wertvoller wie, äh, jetzt die r blanke Menge, die man am Anfang lernt.
Ja, auf jeden Fall. Also, genau darum geht's, weil es ist für die Motivation einfach besser, lieber auch weniger zu machen generell an so Lern Sessions nenne ich die jetzt mal, äh, anstatt halt dann so lange, aber dann lieber, ja, 'ne hohe Frequenz und halt so, dass es möglich ist, ne, weil sonst, äh, kommst du halt genau in diesen Zustand, dass du halt dann am Ende gar keine Motivation mehr hast.
Mhm. Hm, ja, absolut nachvollziehbar, dass man sich dann lieber kleinere Ziele steckt, äh, anstatt jetzt gleich das große Ganze anzugehen. Ähm, das trifft ja durchaus auch vor äh, zu, wenn man jetzt für 'ne Klausur lernt und, äh, es ja <chuckles> zig Seiten Vorlesungen sind, die man, äh, dann letztendlich lernen muss, ne, dann lieber in kleinere Etappen unterteilen, wie, dass man dann einfach nur die 200 Seiten Präsentation sieht, die dann irgendwie reingeprügelt werden müssen. Ähm, ist ja logisch, dass das dann, äh, leichter ist, äh, für jemanden dann das Ganze umzusetzen. Auf jeden Fall wirklich spannende Tipps, äh, die du da mitgegeben hast. Und, ich denke das ist halt auch wirklich leicht umzusetzen, grad wenn man die Anforderungen nicht zu hoch setzt sondern lieber leicht rein startet. Vielen Dank dafür.
Ja, ich danke auch auf jeden Fall und, äh, das ist 'n Thema, womit sich ja, auf jeden Fall mehr Leute auseinandersetzen sollten und, äh, danke fürs Zuhören.
<chuckles> Danke, ich wünsch dir noch 'n schönen Tag.